Ah! Nahihirapan po ako talaga sa ano, anong tawag do'n? Ang tawag nila do'n sa pasta po siya eh. Yung ah, yung lasagna, yung may parang ano mm. About yung ate ko po kasi mahilig naman siya sa mga gano'n, yung mga Italyan na pagkain, yan. So, tinuturuan niya 'ko, siya naman 'yung nagturo sa akin ng kung paano gum magluto ng mga pasta, yung mga ganyan. The simple lasagna yung pinakamahirap gawin, nahihirapan ako. Parang nadudurog ko lagi. Nagmumukha siyang ano, sabog-sabog 'pag <laughs> pagkatapos kong lutuin. Imbes na maganda 'yung latag, hindi, ang pangit. <laughs>
Ah. Ah, lasag ang sosyal naman. <laughs> Gano'n, oo. Oo. Ah. <laughs> Mhm. Ah. So, bale 'yun na lang 'yung kailangan mong i i-perfect, 'yung ano, na hindi madurog 'yung pasta. Ah
Opo Tama po. Taw hindi na lam ang ano naman po ay ang problema naman, hindi ko naman siya ma ma-practice kasi parang nakakatamad din siya gawin sa araw-araw kasi nga po may trabaho din, wala din masyadong oras, kaya, ayan. 'Pag naga-ano nalang po ako 'pag may holidays, sinusubukan kong ano, gumawa. Para din ma mapasaya ko 'yung aking ate 'pag nakita niya siguro yun, "Uy-uy, nagluto ka na naman ng lasagna" <laughs>
Mm. Mm. Ah. <laughs> <laughs> <gasps> Mabuti ka pa, ako, hindi ko pa na-try yan. Wala akong wala akong ano, nasubukan pa. Pero 'yong asawa ko minsan na-try na niya. Kahit na wala kaming ano, hindi niya ginawa sa oven ba 'yun? Kahit sa kawali lang. Ginisa niya lang eh, tapos pinakuluan niya lang 'yong pasta, gano'n. Masarap naman. <laughs>
Hmm. Ayan. Opo. Ah. Opo. Me pwede naman pwede naman pong gawin yan ng gano'ng method, opo. Ah. <laughs> May mga gano'n naman po talaga eh. Ah sa tingin nyo po ba 'pag ano, na bakit napakahalaga nung mga ano, hindi materyal na bagay para sa kaligayahan natin? Kasi di po ba sinasabi nga nila money can't buy you happiness, 'no? Parang 'yung mga nagpapasaya talaga sa atin 'yung mga importanteng bagay na hindi naman mabibili ng pera, 'no?
Ah, nag-improvise. <laughs> Oo. Mm. Mm. Oo, kasi 'yung mga ano, 'yung mga 'yung materyal na bagay, lumilipas yung ano niyan eh, 'yung value nya. Tapos parang ano, 'yung contentment din talaga importante siya kasi parang kahit kahit lahat nasa sa'yo na kung wala kang contentment, hindi ka hindi ka, sasaya talaga. Dapat maging content ka sa kung anong meron ka, habang inaano mo rin 'yung iba mo pang pangarap. So, 'yung pamilya para sa akin 'yung ma na na ma maliliit na bagay, talagang importante 'yun o sa kaligayahan natin.
Mhm. Tama, tama. Tama po. Ayan. Tama, tama. Tama, tama. Oo nga po. Ayan. Tama, tama. Opo. Tama, tama.